とうまあね、長く付き合えば、し信頼関係が深まるのかと言われると、なかなかそうと簡単でもないような気はしますよね。はい。うーん。ただ、長く付き合ってれば、もちろん、可能性としては高くなるかなとは思うんですけれども。
うん、うん うん。 うん。 うん。 でもない。うんうんうん。 うん。そうね。うん。 やっぱり、うん。 あ。うん。
でも、長く付き合ってても何かがあってね、壊れちゃう場合もありますよね。はい。はい。
そうね。 あ、は、それもある。だんだんそのうん、しん信頼、ん関係はあるんだけれども、だんだん距離が開いてくるとか、例えば だからそれもやっぱり長いうん、長い人に起こりやすい。
はい。 はい。 はいはいはい。はい。 そうですね。 はい。はい。